كنت عايزة اخد نصيحتك في موضوع كده آآ، مش عارفة أضبطه ومش عارفة أحسّنه خالص آآ، طول الوقت عايزة أحسّن نومي بالليل كده عشان أصحى بدري، وأحسّ بنشاط كده كل يوم، مش ابقى نايمة متأخر أو أو تعبانة وآجي تاني يوم طاقتي م رايحة خالص ومجهودي ضعيف، فمش بابقى عارفة خالص أضبط الموضوع بتاع النوم ده، فهل في حاجة ت ممكن تحسن جودة نومي شوية بالليل؟
كويس جدًا لأن دي مشكلة بيمرّ بيها ناس كتير جدًا، وهي فعلًا حاجة بتضايق يعني، وبيبقى ليها تأثيرات سلبية كتيرة جدًا، بس أنا محتاج أفهم منِك إيه إيه اللي بي بيصحّيكي بالشكل ده؟ يعني ليه بتحسي إنِك دايمًا صاحية تعبانة؟ هل في حاجة بتقلقل بتقلقِك مثلًا في النوم أو في حاجة مثلًا زي ضوء أو حرارة أو أو حتى دوشة مثلًا في البيت، في أي حاجة بتواجهِك بتمنعِك من النوم؟
وأنا عندي أولادي صغيرين أوي، فكمان دلوقتي دور فيه دور برد كده، فطبعًا كل شوي يقوموا من النوم تعبانين شوية، بس يعني آآ ب أنا باحاول أدخل في النوم على طول، بس حتى لو دخلت في النوم برضه باحسّ إن أنا قايمة الصبح بدري آآ مش أحسن حاجة، يعني كأني ما نمتش فاهم؟ بت عضمي كله متكسّر بقى وتعبانة وحاسّة مش عايزة أقوم أعمل أي حاجة، ولازم أبدأ اليوم، فمش باعرف أبدأ اليوم خالص بقى.
هو بصراحة هو الموضوع بيكون صعب جدًا، م بالذات إن أنتِ زي ما بتقولي عندِك أطفال، آمم أكيد الموضوع هيكون صعب عليكِ، بس أنا شايف إن أنتِ ممكن ت آآ ح حتّة الأ الأطفال دي ممكن تتقسم يعني، آآ لو الوالد موجود بتاعهم مثلًا ممكن إن هو يساعد في حاجة زي كده، وممكن إن هو آمم يعني تبقوا مقسمينها إن أنتم تبقوا في أوضة وفي أوضة مثلًا، آمم تبقى الولاد معاكِ مثلًا في في فترة أو في يوم ومعاه في يوم، بحيث إن الدوشة دي أو ال الدوشة بتاعة الأطفال هو ممكن برضو لو الموضوع على قد آآ حاجة خفيفة ممكن هو يساعد فيها ويعملها، آآ فكرتِ في فكرة إن أنتِ ممكن تشاركي تعب الولاد مع زوجِك بحيث إن أنتم تقدروا، آمم ات خ تخففوا التعب من على شخص واحد بس.
امم. لأ والله ما فكرتش فكرة حلوة أوي فعلًا فكرة إن حتّى حد ويعني حد يريح يوم وحد ينام كويّس يوم فهنشيل عن بعض شويّة، فوالله فكرة يعني ذكيّة جدًا ه هافكر إن أنا أعملها آه.
تمام، طَب هو أنتِ بت في يعني بعيدًا بقى عن حتّة الأولاد، هل مثلًا لو فك حاولتِ إنِّك أنتِ تنامي بدري، بتحسِّي الموضوع بيبقي سهل إنِّك أنتِ تنامي بدري، والَّا الموضوع ب برضه في مشاكل تانية أو في حاجة تمنعِك من النوم؟
إمم، لأ والله هو ما فيش مشاكل، بس أنا باحس بقى مع تعب اليوم والإرهاق وبتاع كنت بابقى عايزة دايمًا آخد وقت كده للراحة شوية بالليل، بعد ما يناموا وكده، إن أنا أقعد مع نفسي يعني حتى لو هابُصّ في السقف فاهم، اللي هو أنا قاعدة وخلاص ساكتة من غير زنّ وعياط وكده، فطبعًا بأخّر وقتي في النوم خالص، فباضطّر يعني آجي على الساعة 00:00 أقول أنا اتأخّرت جدًا فلازم أنام، علشان هم هيصحوا الساعة 06:00 مثلًا، وطبعًا هاصحى كذا مرّه في ال6 ساعات دول ف فدي يعني ال الوقت اللي أنا باخده لنفسي ده هو اللي بيخلّيني أ أعمل عائق شوية في إن أنا أنام بدري.
طيب أنتِ هل فكرتِ برضه إن أنتِ ت تضبُطي دورة نومِك مع دورة نوم الولاد، يعني بمعنى إن هُم آآ أنتِ عارفة إن هُم مثلًا بيصحوا طول الليل آآ، ففكرتِ مثلًا تقلبي يومِك معاهم لو أنتِ مش شغالة، أنا برضه أنتِ ما حكيتِليش أكتر عن آآ، التفصيلة دي، بس لو أنتِ مش شغالة آآ، فكرتِ إن أنتِ تضبُطي دورة نومِك معاهم بحيث إن هم لو مثلًا صاحيين من بيصحوا من 01:00 ل06:00 فكرتِ إن أنتِ تبقي صاحية الوقت ده، وتنامي في الوقت اللي هم هيناموا فيه؟
إمم. إمم. إمم. هو للأسف أنا نِفْسي، لأن أنا مامتي وحماتي واخواتي بيقولوا لي اعملي كده برضو، بس أنا مش عارفة أعمل ده بسبب إن أنا ورايا حاجات تانية، ورايا حاجات ممكن أعملها في البيت، ورايا حاجات ممكن أو جوزي محتاجني أعملها معاه ك في شغل برضو، بس شغل بيبقى ساعاته مرنه شوية، باعرف أخلّصها أي وقت، فبيبقى صعب إن أنا ألت يعني أعرف أعمل حاجة شبه كده، باحس إنه يعني أنا لو عملت كده فأنا آآ، يعني أنا ضيعت وقت في النوم في الوقت اللي هُم نايمين فيه وما عملتش أي حاجة في البيت أو أي حاجة ورايا، وفي نَفْس الوقت الوقت اللي أنا اللي هُم صاحيين فيه أنا طبعًا مش هاعمل حاجة غير إن أنا معاهم، يعني هُم الأولوية بالنسبة لي أول ما يكونوا صاحيين، فاهمني؟ فهابقى أنا ضبطت النوم شوية بس بوّظْت بقى يعني كُلّ جوانب حياتي التانية.
امم. أيوه فاهمِك. أيوه فهمتِك، بُصي هو ال ال الظرف اللي أنتِ بتمري بيه ده أنا بأكد لِك إن هو آآ آآ، ظرف ممكن نقول عليه سنوي مثلًا، هو ظرف آآ على قدّ السنة آآ، أو السنتين اللي جايين، آآ مش عارف هُم سِنهم قدّ إيه الأولاد، بس في ال آآ واضح إن هُم صغيّرين يعني، الأولاد أول ما بيكبروا شوية الموضوع بيبقى سهل، فآمم، هل مثلًا فكرتِ إن أنتِ تستعيني بحد الفترة دي معاكِ آآ، زي والدتِك، زي حماتِك أو حد م يعني آآ، ما عندوش مشكلة متفرغ م معاه مساحة من الوقت، فكرتِ إن هو مثلًا ال يشيل معاكِ في الفترة دي بحيث إن أنتِ لو عايزة مثلًا تخطفي ساعتين نوم فممكن ماما بعد إذنك تخلي الولاد معاكِ بس أنام ساعتين كده وبعدين آآ، أصحى آخدهم منكِ، فكرتِ تعملي حاجة زي كده؟
امم. امم. امم. امم. والله لأ، ما فكّرتش هي برضه يعني فكرة تانية كويسة حلوة أوي، أنا بس كنت يعني باحس شوية إن أنا ممكن أتحرِج من السؤال أو كده، بس هم دايمًا في الحقيقة بيعرضوا عليَّ، يعني هم طول الوقت بيعرضوا عليَّ لو أنتِ تعبانة ممكن نيجي نقعد شوية معاهم، ممكن تجيبيهم لنا مثلًا، وخدوا يومين راحة مثلًا أنتِ وجوزِك وكده، بس أنا كنت يعني ب باتحرِج شوية وباتكسف، بس لأ ما دام اتعرّضت للموضوع فواضح إن هو شيء طبيعي وشيء عادي ممكن إنه المساعدة ال أو الدعم ده ممكن عادي جدًا يتعمل ومن غير أي إحراج مثلًا، فلأ يعني دي حاجة برضه ممكن أفكّر فيها جدًا إنها تتعمل ت تريحني شوية.
آه، ما فيهاش أي حاجة لأن الفترة دي كُ كُلّ الناس مرّت بيها، وحتى اللي بيعرضوا عليكِ الخدمة سواء مامتِك أو أختِك أو أيًا كان اللي بيعرض عليها، آآ هو مَرّ بالكلام ده قبل كده، وعِرِف وعارف إن هو م لأ كُلّ حد محتاج المساعدة دي، فما فيهاش أي حاجة إن أنتِ تعرضي ت ت تطلبي منهم أو لمّا هم بيعرضوا عليكِ عادي هو آمم، تمام ما فيش مشكلة إن أنت تتقبّلي وعايز أقول لِك على حاجة أأكد لِك عليها كمان، إن كويس جدًا إن أنتِ مش بتقبلي دايمًا المساعدة منهم، ده بيقوِّي حتة إن هم فاهمين إنِّك لو طلبتِ، يبقى أنتِ كده فعلًا محتاجة، فالحتّة دي أنا باحييكِ عليها جدًا إن أنتِ بتعمليها، طَب عايز برضه آآ أعرف منِّك حاجة، هو أنتِ بتشربي كافيين كتير، أو بتشربي حاجات بتتعبِك في النوم؟
امم، امم. آه. آه، للأسف أنا طول اليوم باشرب كافيين، أ عشان بابقى عايزة أفوق باحس إن أنا مش نايمة كويس، فأنا لازم أفوق تاني يوم عشان أقوم واشوف اللي ورايا واخلّصُه وكده، أ فطبعًا طول الوقت بافوّق نفسي، يعني ده أنا باخد كمان أدوية فيها كافيين، عالي جدًا علشان تساعدني إن أنا أفوق، فطبعًا أعتقد ده كمان بيأثّر عليَّ في النوم يعني، حتى للتس 5 6 ساعات اللي أنا ممكن أنامهم، بانامهم وحشين أوي يعني.
إمم. المفروض إن أنتِ بتحاولي تشربي حاجة بحيث إن هي تساعدِك، وأنتِ متخيّلة إن هي بتساعدِك وعشان ما أصلًا أنتِ بتكوني مُجهدة ومُتعَبة، آآ، بس أنا نصيحتي ليكِ في الحتّة دي إن لأ، لازم تخفّفي من الكافيين دي وتدوّري على أي حاجة تانية، ت تفوّقِك ممكن مثلًا دُش أو ممكن تغسلي وشِّك آآ، تتوضّي وتصلّي، يعني ممكن تعملي حاجة آمم، تصحّيكي بعيد عن الكافيين، لإن هي فعلًا ليها آآ، آثار سلبيّة في حالة إن أنتِ بتزوّدي منها، فلأ ممكن تخفّفي منها شوية، وتبتدي إن أنتِ آآ، تركّزي بشكل تاني يعني.
إمم. إمم. إمم. إمم. إمم، إمم، لأ أنت عندك حق برضه في النقطة دي، إنه في طُرق تانية ممكن أحاول أفوَّق نفسي بيها، بس أنا كنت باستسهل بقى، شايفة إن ده طبيعي. بس لأ، ما دام هو فعلًا يعني هو سبب أساسي ورئيسي في إنه هو مش مخليني عارفة أنام كويس، فلأ طبعًا، يعني ممكن جدًا أحاول أوقّفُه أو أو حتى اقلّله بالتدريج كده، علشان ما ابقاش يعني الكافيين ده بالذات بيبقي بيطلّع دوبامين كده في ال <chuckles> في الدماغ فاللي هو أكيد مش هاعرف أوقّفه مرّه واحدة، فلأ هاقلّله أو على الأقل ما اشربش يعني حاجة ممكن قبل النوم مثلًا بساعتين 3 يعني.
أيوه. كويس أوي، كويس أوي، طَب أنتِ بت بتحسِّي آآ، أنتِ وضّحتِ لي قبل كده إن أنتِ بتحسِّي بالتعب آآ، لمّا بتصحي من النوم ف آآ، التعب ده برضه آآ يعني بتحسِّي بيه إزاي؟ بتحسِّي إن أنتِ بيكون تعب في جسمِك إنِّك أنتِ عضمِك مكسر، والَّا بيكون حاسة إن أنتِ دماغِك مثلًا مدروخة شوية، مش فايقة، مش شايفة قدّامِك، أنهي نوع من التعب بتحسِّي بيه؟
إمم. إمم. باحس إن أنا مش موجودة في الدنيا، باحس إن أنا ب قايمة جسمي فعلًا واجعني جدًا، حاسّة إن أنا يعني جسمي ما ارتاحش خالص، كأنّي طالعة من تمرين بقى يعني أنا كنت كنت باحارب في الحلم مثلًا والَّا إيه مش عارفة، بس قايمة جسمي واجعني جدًا، وطبعًا راسي تقيلة لأن ز يعني أنا نايمة عندي صُداع وصاحية عندي صُداع فطبعًا راسي تقيلة جدًا، فباضطّر بقى أستخدم اللي هو أنا باخد دوا، أو أو آخد كافيين أول حاجة أخدها في اليوم، فطبعًا أنا عارفة إن ده شيء غلط جدًا بس يعني <tsk>
الموضوع صعب أوي في الحقيقة.
فعلًا أنا كان غرضي من السؤال يعني إن هو أتأكد إن حتّة إن آمم، إن لمّا بتكوني مثلًا حاسة الدوخة أو حاسة إنِك مش شايفة قدامِك وكده، ده بيكون بنسبة كبيرة أوي من د من الDopamine اللي أنتِ بتاخديه ومن الكافيين اللي أنتِ بتاخديها آآ، فده يعني فعلًا بنسبة كبيرة جدًا إن شاء الله لمّا تقلّلي ال الكافيين اللي بتاخديها، وتضبطي نومِك، بإذن الله كل حاجة هتتصلح، وهتلاقي إن أنتِ في حالة أحسن بكتير يعني.
امم. امم، عندك حق فعلًا. أنا شايفة إن دي مش يعني دي أكتر حاجة م مسبّبة لي مشكلة، لأنه يعني أنا حاسة إن شوية أنا اتعودت على فكرة إن الولاد يصحوا وكده، لأن أنا بقيت ب باعرف أدخل في النوم تاني عادي بعد ما بيصحوا، فمش حاسة إن دي المشكلة أوي، وهي فعلًا المشكلة مشكلة كافيين، وإن أنا لو حاولت أقلّلها شوية أو أبطّلها الموضوع هيتحسن. فأنا ممكن أحاول كده في يوم أضغط على نفسي شوية أبقى تعبانة آه فيه وكده، بس يعني مش نشرب أي حاجة في اليوم ده وأحاول بقى أنام بالليل كويس على طول، وأحاول أضبط بقى دورة الروتين ب بتاعة النوم دي والدنيا هتتحسن أكيد. بُص، أنا مبسوطة أوي إن أنا اتكلمت معاك وادّيتني نصايح كتير، وحسستني إن هي فترة وهتعدّي، فبجد ريحتني أوي، وشكرًا جدًا على الكلام معاك.
العفو، وأنا متفهمِك جدًا، وباقول لِك لو محتاجة تتكلمي معايا في أي حاجة، أنا موجود في أي وقت.